<giggles> <laughs> آه. لأ ده حلو ده، ده ده كويس ده. <laughs>
قوم ياله هات لي الريموت يا وأنت هات لي كوبّاية المَيّة وأنتِ اعملي لي كوبّاية شاي، <chuckles> و و وأمُّهم، قومي بقى يعني اعملي لي ساندويتش حاجة كده، لأ طبعًا. <laughs> أنا أنا مش باتعب <chuckles> أنا أم أنا مش باتعب طول اليوم عشان أنا أروح أجيب الريموت لنفسي يعني. بالضبط، آه، زي ما أنتم وبتاخدوا منّي فلوسي، لأ خدوا منّي بقى <laughs> لأ طبعًا، طبعًا باعلّم أولادي الاحترام يعني وب باقول لهم باقول لهم يعني أنتم آآ، لو سمحت هات لي كذا وباحاول طبعًا أخلّيهم أ دايمًا ب ب باقول للأولادي دايمًا لو سمحت وبعد إذنك، عشان يتعلّموا ده في مستقبلهم، لإن الصراحة الحاجات ديّة إحنا ما اتعلّمناهاش مع أهالينا، فأنا باحاول أعلّمها لأل لأولادي طبعًا عشان هم هنا أصلًا في البلد اللي أنا عايش فيها دي، يعني ما بين لو سمحت وبعد إذنك، لو سمحت وبعد إذنك، فاهم؟ <chuckles> يعني إمم.
تاخُد حقوقك كاملة بقى. <laughs> <laughs> آه، لأ. آه، آه. إمم. إمم. طريقة، آه. <laughs> أيوه، أيوه. أيوه، أيوه، أيوه. هم اللي هو الأدب والحاجات ديّة وكده، إمم. ليه أنت في نواحي آسيا والّا إيه؟
جدًا. فوق ما تتصوّر. لأ، أنا في أفريقيا. أنا في sorry في أوروبا.
آه، أوروبا، آه تمام. آآ طيب، حلو جدًا. طب لو نصيحة للناس اللي هي شايفة إنه لأ أنا هاعتمد على نفسي في كل حاجة ومش هاطلب حاجة من حد عشان بقى عشان أسباب كتير، هو مثلًا يا إمّا هو شايف إن هو مش محتاج لحد ولو في نفس الوقت ما حدّش يكلّمني، أو زيّك في الأول مثلًا، لأ أنا مش عايز أحُط حِمْل على حد والناس كتّر خيرها وكل واحد فيه اللي ما فيه، فما بيطلبش أي حاجة من حد وكده، ف آآ، يعني ممكن آآ إيه نصيحتك خصوصًا إن انت عندك نُضْج في ال في الفِكْر وقُلت لأ أنا محتاج للناس والناس محتاجة لي وكده، فأنت واصل لمرحلة معيّنة من فِهْم ال المجتمع عمومًا يعني، فتقول لهم إيه الناس دي يعني؟
آه. إمم. أوكي. بُص ب طبعًا باقول لهم: "اطلُب الحاجة بِأَدَب و وشوف ط رَد فعل اللي قُدّامك، لو لقيته فعلًا هتتعبه والّا حاجة، معلش حاول تعتمد على نفسك وكمان حاول يعني ت تعرّفن تعوِّد نفسك وتعوِّد غيرك إن هو لو أنت مش هتقدر تعمل حاجة، ما تعملهاش عادي، ارفُض بشياكة آآ أو ارفُض عامةً ي عادي ما ت ما ت ما تتكسفش. آآ، اطلُب الحاجة من الناس واللي مش عايز يعملها مش هيعملها، آمم يعني ما ت ما تح ما تحُطّش نفسك أ يعني ما تحمّلش نفسك أكتر من طاقتك، أنت عادي أنت مش لوحدك، أنت عايش مع ناس والناس دي برضه آآ عايشة معاك، زي ما أنت بتطلُب حاجة من الناس، الناس بتطلُب حاجة منّك وهي بس يعني هو ب بيروح وبييجي."
اهم. أيوه. إمم. فكرة إن هو يبقى عارف إن إن الدنيا رايحة، جاية أو هات وخُد، اللي هو أنت النهاردة لمّا تطلُب منّه، ما هو هيرجع يطلُب منّك، فأنت خلّيك كريم في اللحظة دي.
بالضبط. بالضبط. ولو حد عمل لك حاجة طبعًا اشكُره، و وهات له هدية مثلًا لو الموضوع يتطلَّب، أو يعني اعزمه على ساندوتش كُفتة مثلًا أي حاجة يعني. <laughs> آه.
إمم. جميل، آه. المكافأة برضه، المكافأة، آه. مكافأة سندويش كفتة، تمام. النها أنا في النهاية عايز أشكُرك أوي على المكالمة الجميلة دي يعني.
<chuckles> تمام. <laughs> أنا باشك أنا اللي باشكُرك جدًا وشكرًا جدًا ليك ولوقتك، وأنا فعلًا انبسطت جدًا بالكلام معاك.